Allora, sì mi è capitato, ma non nella modalità in cui pensi, perché, eh, l'ho organizzata con delle mie amiche, ehm, erav siamo in 6 in totale e viviamo in 6 posti diversi d'Italia, proprio sparse per per tutto il paese. Sì. Ehm, e quindi noi qua è uscita una serie che tra l'altro, ehm, avevamo sempre visto con la modalità settimanale, ma, ehm, hanno cambiato casa di produzione per una stagione, e hanno deciso di rilasciarla tutta insieme. Quindi a me mezzanotte è uscita tutta. Erano 6, 7 episodi, una roba del genere, e noi ci siamo sì, sì, sì, ci siamo collegate tutte insieme su una piattaforma, che tramite delle estensioni varie che puoi scaricare, assolutamente legali, ehm, puoi guardare insieme il il telefilm che scegli dalla piattaforma che scegli, e <chuckles> e fa molto ridere, perché poi intanto sei in chiamata con le persone che la guardano. Molto bello.
Ah. Mh. Uh, addirittura. Mh. Mh-mh. Sì. Ah, però. I una miniserie, mh. Ah. Sì. Ah-ah. Ma bellissimo! Ma che bella, sai che non la non la conoscevo questa qua, stupenda. Veramente stupenda. Bello.
Bellissimo veramente. E e poi volendo tu ti puoi mutare, quindi non è che, ehm, sento anche tutti i tuoi respiri per dire ogni cos cioè, ti ti smuti, cioè smuti il tuo microfono, quando effettivamente vuoi dire qualcosa, però bello perché poi io avevo le cuffie e nella cuffia a sinistra sentivo il telefilm, nella cuffia a destra sentivo le mie amiche, e e abbiamo fatto così, cioè ehm, appunto 6, 7 episodi che più o meno erano da 1 ora l'uno, quindi fai da mezzanotte fino a tipo alle 7 del mattino, bam, tutti quanti. <chuckles> Bellissimo.
Eh, certo. Bellissimo. Ah, caspita. Tutta la notte, bellissimo. Beh, però questo è meraviglio è il ricordo. Senti ma, quindi, facendo diciamo un po' un riassunto, un riepilogo, ehm, quali sono quindi i pro e i contro delle 2 visioni, binge e puntate settimanali?
Sì, sì. Mh.

<chuckles> Questa è una cosa molto divertente, ossia una cosa di cui io non ho assolutamente paura sono gli spoiler. È è proprio mhmm, non mi tocca, non mi ha mai toccata come cosa lo spoiler, nel senso che ogni tanto m magari penso sia capitato nella mia vita di dire: "Ah, cavolo, ho scoperto che questo film finisce così, peccato l'avrei voluto guardare", però, mhmm, lo spoiler, a tutti gli effetti non mi impedisce di guardarlo, cioè, ho l'ho fatto tante vol no, n no, no, anzi, ogni tanto io purtrop questo alcune mie amiche lo reputano un brutto vizio, altre, invece, fanno esattamente come me, quindi possono capire, ehm, ogni tanto a me capita di andarli a cercare apposta, quindi di ca s sì, di capire cosa io mi devo aspettare da quello che sto andando a guardare. Cioè, mhmm, sì.
Eh. Eh. Ah, perché? Mh. Mh-mh. Okay, non ti toglie la mhmm, la tensione? Okay, okay. Mh-mh. S veramente? Aiuto! Ah! Ah! Quindi tu preferisci saperle prima quello che succede?
In alcuni contesti, sì, perché proprio sai, quando c'è quell'ansia, quell'attesa che dici: "È troppa, devo devo capire, non posso aspettare fino a" non lo so, m mancano 2 ore magari a quando puoi, dici: "No, non posso troppo tempo"; eh, mi metto a guardare quelle piccoline cose che magari non non gli spoiler quelli giganteschi, ormai ho imparato a evitare quelli giganteschi e a scoprire quelli piccoli, e quelli piccoli mi mettono cioè mi mi mi calmano proprio, mi dicono: "Okay, posso guardare con serenità." Sì, sì, no è lo so che è assurdo da dire, ehm, però però, sì, mi mi trovo bene così. <chuckles>
Ah! Ah, okay! Ho capito. Sì. Mh-mh. Ma pensa! <chuckles> No, beh! In ch è strano, perché fatti, no, di solito lo spoiler è una cosa che uno cerca di di evitare, però, effettivamente, cioè ognuno ha la mo ha un modo suo, no, di di vedere di veder le cose, assolutamente, quindi ci sta.
Sì. Mh-mh. <chuckles> Sì, che poi dipende effettivamente anche da ehm, dallo spoiler di cosa. Nel senso, se io inizio a guardare una serie magari di quelle leggere che ti dicevo prima e che è una serie di 10 anni fa, cioè non mi arrabbio neanche se trovo uno spoiler gigantesco, è una serie uscita 10 anni fa, se tu l'hai vista 10 anni fa parlane come vuoi, non è che ti posso impedire. Se, invece, è un qualcosa uscito
Mh. Beh, mh. Mh. Seghe, sì.
1 ora fa, uhm, può essere un po' diverso, quindi io sono la prima a non farne e a a a tenermi le cose, magari a parlarne poi effettivamente quando so che anche gli altri hanno visto, eccetera, però, mhmm, perché so che a queste persone interessa e dà fastidio, certo.
Da poco, mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. Certo! Dà fastidio, assolutamente. Senti, ma, ehm, ti è mai capitato di organizzare una serata binge con qualche con un gruppo di amici? Quindi, non so, uhm, pizza, patatine, coca cola davanti alla TV, e via maratona?